Di ba? Minsan may mga tao ang approach nila dapat tinuturuan mo sila, dapat maayos, mahinahon. Dun nila makukuha o kaya may mga tao naman na mas effective pag pabiro yung ano, yung saway sa kanila ganyan. So yun unang personal yun gab kaya mahalaga yung personalidad, eh, kasi mawawalang saysay yung pananaway mo, um, kung hindi naman matututo yung tao. So lagi mong iisipin, hindi ito para mang-away pero tu pang magturo to kung paano ka itrato ganyan.
Hmm, korek. Yan. Mm. Mm. Mm. Yan. Naku very well said. Tama ka dun sa mga lahat ng binanggit mo. Dapat nga ay tinitimbang din yun, no, kung ano yung personalidad ng tao kasi may tao na baka sab baka sumabog din. So dapat iba yung approach mo, di ba? So aalamin mo din kung concern ka gusto mo talagang maayos yung problema at maitama siya. Pero sa mga ganito bang karanasan, ano sa tingin mo yung parang natuklasan mo sa sarili mo sa pag-handle ng mga conflict o tension? Anong klase ka bang tao pagdating sa pag sa hahandle ng mga ganitong bagay?
Korek Mm. Korek. Ay siguro hin hindi ako perfect no. Sa mga ganitong sitwasyon lumalabas talaga yung ano, eh, kapintasan ko, eh, medyo mabilis akong magalit, medyo mabilis akong oo, mag-burst ng emotion. Pero ano siguro, um, nasi natuklasan ko din sa paghahandle ko ng ganitong sitwasyon na mabilis akong magpatawad.
Hmm. <laughs> Mm. Ay, <laughs> ganon ba? Hmm. Hmm.
Mabilis no, mabilis akong masaktan, mabilis din akong magpatawad. At dumadali lalo yung pagpapatawad ko sa pag sa ideya na ang gagawin ko ay tuturuan ko sila para itrato ako nang tama. Kasi dun dumadating na parang ano, eh, na parang hindi nila sinasadya yung ginagawa nila kaya nabibigyan ko sila ng pagkakataon na, um, una itama ang mali, ikalawa, wag na ulitin 'to. Kaya siguro proud din ako sa sarili ko na ay oo no ang haba pala ng pasensya ko. At saka, um, hindi pala talaga ako ano, um, hindi na pala masama yung magalit agad ang masama hindi magpatawad agad, ganyan.
Mm. Mhm. Ayan. Mm. Oo. Korek. Uy pero parehas kayo ng asawa ko. Ganyan siya, pero madali nga siya magpatawad. Uy salamat nga pala sa lahat ng binahagi mo.
Oh nice m Okey great. Mhm. Maraming salamat din. Hanggang sa huli, paalam.